Und ich bin, dass die in Chicago anhalten, das weiß ich ganz sicher, aber ob die bei dir irgendwo äh, ob du einen Zug finden kannst, das ist 'ne andere Sache. Und dann fahren die aber ziemlich schnell durch nicht so wie in Deutschland, ähm, wie gesagt, wie ein Bus. Da fahren die hierhin und dann wird hier angehalten und dann 15 Minuten später wird hier angehalten und dann 'ne 3/4 Stunde später hier angehalten. Das geht nicht.
Äh, was okay. Int Ah, ja. Da gibt's ja n da gibt's ja nichts zum Anhalten. <chuckles>
Ja, ja, genau, genau. Die fahren durch und dementsprechend
Aber, das ist schon 'ne Riesenstrecke
Ah.
mit'm Zug. Würde ich mir also, weil es ist ja dreistündiger Flug.
Mhm. Ja. Ja. Na ja. Und?
Aber dann
Dann nimmst du dir irgend irgendwie wie so 'n so 'n so 'n so 'n, so 'n, ja? Und dann über äh, während danach am am Tag kannst du mal 'n bisschen mit Leuten sch reden oder n irgendwie auf'm auf'm Handy was schauen und dann legst du dich hin und schläfst 'n bisschen und dann den nächsten Morgen bist du da. Ich meine, das geht ja im Zug.
Aha, so einen Zug. Sber der was ist der Vorteil darin? Weil das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht günstiger.
Aha. Äh, doch, denke ich, dass 'n Zug günstiger wäre als 'n Flugzeug, oder nicht?
Hm, ich würde mir vorstellen, dass es auch 100 $ sind, mindestens.
Na ja. Na ja. Ähm, musst du dir halt anschauen.
Und du hast es schon mal bei
Musst du dir mal anschauen.
Und du hast schon mal Und ja, ich schau mal, ich bin neugierig. Äh, du hast schon mal bei der Airline angerufen und es hat funktioniert, was du gemeint hast, dass du du tust da so, als würdest du als wärst du dir nicht sicher?
Aha. Na ja. Hm. Ja. <clears throat> Ja. Ja. Hm. Ja, genau.
Und dann geha und dann haben die dir einen eine Promo Promotion gegeben quasi und danach konntest du das übers
Aha. Ja, ja. Das war nicht mal 'ne Promotion das war nicht mal 'ne Promotion. Wenn die wissen, du musst an diesem Tag hierhin fliegen, dann können die dir ja mehr abknöpfen, denn die wissen, du musst da hinkommen.